هو أنا بالنسبة لي وقت الراحة باستغلّه في القراية، وقت الراحة ده على الأغلب بيكون آآ اللي هو بين العصر والمغرب، لإنّي باكون خلّصت شغل و ورِجِعت، أو قبل ما انام لو حاسس إن أنا فايق شوية، أنا باخلّص شغلي على الساعة 14:00 عقبال ما بارجع واتغدّى مع الأسرة بقى وكده، ممكن الساعة تلاتة، تلاتة ونُص، وآآ أغيّر وكلّ ده تمام، أمسك بقى الكتاب بتاعي وأنا قاعد في الأوضة، ممكن على العصر أو بعد العصر بشوية بابقى أقول إيه، هاخد لي نُص ساعة، ساعة، يعني على حسب ما إيه، أدخل في الMood، طبعًا ده بيبقى الوقت بقى اللي هُم إيه، يعني هُم متواجدين فيه يعني آآ، <chuckles> أخويا دَوّة خلاص خلّص ال المدرسة وجاي بقى فايق لي، هُم لو محتاجين حاجة أو كده، آه بالضبط كده، فكلّ الحاجات دي بتبقى غالبًا في وِسط اليوم. وفي الغالب بالليل يعني باحس إن أنا خلاص أُرهقت شوية وعايز انام بدري، فأوقات كتير بصراحة مش باذاكر آه، م مش Sorry، مش باقرا بالليل.
إمم. إمم، إمم. حلو. بالضبط. إمم. أيوه. جاي فايق لك. إمم. إمم، إمم. بالضبط. أيوه فاهماك، أنا فاهمة كويس أوي، هو فكرة فعلًا إن أنت منقّي وقت ممكن يكون مثلًا هُم بالنسبة لهم في عز اليوم أصلًا وفي عز أي حاجة هُم عايزينها، الطلبات، أخوك برضه فايق خلاص خلّص كلّ اللي وراه قبل ما ينام بقى، فعايزك تقعُد معاه أو كده، فأكيد ده فعلًا بيخلّيك متشتّت يعني. طب أنت تقريبًا زي ما قُلت مثلًا بالليل بتبقى حاسس بالتعب بقى أو بالقلق، فمش حابب إن أنت تقرا، يعني بتبقى مُرهق زيادة عن اللزوم، فما بتحبش إن أنت تعمل أي حاجة فعلًا قبل ما تنام؟
هو أنا يعني ما فكّرتش أوي، يعني بابقى خلاص إيه، لو قريت لي صفحة والّا حاجة وقت العصر، فباقول خلاص كده، أنا يعني قريت ف فلمّا بييجي بقى وقت بالليل خلاص، بامسك الموبايل آآ ب باقعُد اتفرّج على التلفزيون شوية، اللي هي الحاجات اللي باعملها قبل ما انام دي، على أساس إنّي هاخش انام على الساعة 23:00، 00:00 وخلاص بقى إيه، يومي انتهى، لكن هي مش قصّة إن أنا مُرهق أوي، آه، يعني هو أنا يومي مش م ما فيهوش أحداث كتيرة، يعني هو الشغل برضه، آآ شغل مكتبي و وهو الشغل بس يعني من 08:00 ل14:00، بارجع الساعة 14:00، فالموضوع إيه ب يعني ما فيهوش إرهاق، بس هي الفكرة إنّي خلاص بقى ما أنا قريت مَرّة، فه ف آمم هاقرا تاني ليه؟
إمم، إمم. فاهماك. إمم. آه، يومك بيخلص بدري، إمم، إمم. طب كويس، إمم، إمم. حلو. إمم، إمم، فاهماك، إمم، إمم، طب خلّيني اسألك أنت حاولت ع يعني تجرّب أي حَل قبل كده إن أنت تحل بيه المشكلة دي، أو على الأقل تقلّل المشتّتات شوية؟ يعني قُل لي كده جرّبت إيه قبل كده؟

هو بالنسبة للموبايل إ يعني أوقات كتير لمّا باكون بقى في في حاجة شدّاني في ال في ال في الكتاب اللي أنا باقراه أو عايز أخلصها يعني مثلًا بدأت في رواية آآ من من فترة كده، آآ رواية رعب، آه، بتاعة آآ مش أنا مش فاكر مش فاكر اسمه أوي بس الرواية اسمها ابتسم فأنت ميّت، رواية جميلة جدًا وفيها تفاصيل كده وحاجات جميلة أوي. آه، فأنا <chuckles> إيه، م يعني أول ما دخلت فيها ما كانتش شدّاني ولكن بعد مثلًا 30، 40 صفحة حسيت إن هي بقى إيه، لأ في أحداث، فبقت تشدّني، فأنا عايز أ أنا حابب إن أنا أكملها مش عايز مشتتات تيجي لي، بالضبط. فكنت باعمل الموبايل silent اللي هو ما ي ما يزنّش حتى ولا اللي هو عدم إزعاج، وأقوم حاطه كده فأنا مش شاغل بالي وال والsmart watch برضه باقوم قافلها وشايلها علشان الإشعار ما ييجي ليش عليها وأقوم حاطتها برضه على المكتب وأقعد كده إيه أقراها على السرير. بس طبعًا يعني ال المتعة ما بتكملش علشان أخويا الجميل <laughs> بييجي يقول لي احكِ لي أنت وصلت لحد فين والّا إيه اللي أنت بتقراه، فهي دي بقى
إمم. حلو. آه. أصلًا! إمم. تنجزها، أيوه، إمم. برافو. حلو أوي. إمم، إمم. إمم. برضه، أيوه. هت هتحكي له ك هتحكي له الرواية الرعب إزاي طيب؟ <chuckles> أيوه.
<laughs> ما أنا مش عارف هو شايف كتاب في إيدي والغلاف بتاعه م مُلوَّن فهو في دماغه إن دي ممكن تكون زي بطوط والّا حاجة فهو أيوه بالضبط كده. ف فهو يعني ده ال ده اللي قدرت أعمله ب بس بالنسبة لأسرتي ما عرفتش أتعامل في الموضوع ده.
آه. قصه، حدوته. إمم، إمم. إمم، إمم.